بُص بقى قصته بقى غريبة جدًا. أنا أخويا كان ماشي في المعادي وكان م ماشي في في في اسم في ميدان. المهم لقى الكلب ده، آآ، بياكل من الزبالة مع كلاب بلدي كتير أوي هو Cocker Spaniel هو كلب بجد جميل. فراح بَص كده وقال: "إيه ده؟ ز هو إزاي، إيه ال إيه اللي أنا شايفه ده؟! فراح خَد تاني لفّة. وراح أخده و أ لأ، خَد تاني لفّة ما لقهوش. فكان في قهوة كده، فراح قال للناس: "يا جماعة، كان في كلب هنا صغنّن، كده بودان طويلة." فراح قال له: "آه، أنا رابطه جوّه." صاحب القهوة بقى والّا حد كان قاعد. ف
آه. أحد حد أخده ي والّا هو كان بتاع حد؟
هو كان بتاع الناس اللي في القهوة دول، يعني تقريبًا هم رابطينه جوّه مش عارفين راح أ هو الرجل راح قال له: "لو عاوز تاخده، خُدُه." <tsk> فطبعًا أخويا راح قال له: "طب لأ أنا هاخده آه، يعني ما عنديش مشكلة." المهم راح فكُّه وخَدُه وراح ودّاه vet clinic وروّق عليه بقى خالص، إدّى له كل التطعيمات وحمّاه ونزل طبعًا طينة، <chuckles> يا حبيبي وهو كان لونه أ
آه، ط أ أكيد طبعًا، لإنّه كان قاعد في الشارع وعايش في الشارع.
<chuckles> أيوه. وهو كان لونه جولدن كده كان جميل. <tsk> فالمهم عمل كده وراح إيه، رِجِع بيه البيت ولقيته بقى بيقول لي: "في كلب، أنا جِبت كلب." ومش عارف إيه وبتاع. <tsk> ف أ ت رُحت طبعًا تاني يوم على طول شُفته، ففضلت بقى أخدُه وأمشي بيه في الgarden شوية.
آه. طب أنتِ كان كان كان إيه انطباعِك الأول كان كان إيه كان إيه انطباعِك الأول إن هو هو جاب كلب في البيت أنتِ كنتِ مثلًا مستنيّة حاجة زي كده والّا أنتِ في العادي ما كنتيش بتحبّي الموضوع ولمّا شُفتي الكلب وكده بدأتِ تحبّي ال الموضوع؟